Ừm, cái này cũng hợp lý rồi này. Ờ, không biết là, ừm, bây giờ, nếu như mà có một người nha, có một người cũng đang đứng giữa cái ngã ba đường của sự lựa chọn như thế, thì bạn sẽ có lời khuyên nào dành cho người ta? Kiểu, dạng như là, làm như thế nào để có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất đi?
Yeah. Ờ, cái lời khuyên của mình á, thì, à, thời điểm đó thì bạn ấy nên, a, cố gắng là bình tĩnh lại trước nè. Khi bình tĩnh, mình mới có thể suy nghĩ sáng suốt được. Đúng rồi, vậy thì mình đánh giá, ơ, vào hai cái việc mà mình đang phân vân đó, mình đang suy nghĩ là, ừ, xung đột vào lẫn nhau đó, mình chọn ra cái nào, "Ừ, cái thời điểm này với tôi này, cái điều đó nó quan trọng hơn, thì tôi cố gắng tôi sắp xếp thời gian cho cái việc đó và cái việc kia tôi sẽ hạn chế lại."
Ừm. Ờ, quan trọng là bình tĩnh. Ừm. Ờ. Ừm, hợp lý. Ô kê. Ừm. Trời ơi, ừ
Mặc dù nó có nhiều khó khăn đó, nhưng mà khi mà mình bình tĩnh lại, thì nó sẽ có thể dễ dàng nó giải quyết hơn.
Ờ, ô kê. Ờ, thế thì, ờm, ừm, bạn không biết là trong những khoảng thời gian mà bạn khó khăn á, bạn đã có bạn đã tự động viên bản thân bạn bằng cách nào?
Yeah, khó khăn thì mình cố gắng mình động viên thôi, thì mình á hả? Ờ, ờ, mình trai trẻ mà, ờ, còn phía sau là gia đình đó, còn phía sau là người yêu, gia đình đó thì mình cố gắng thôi.
<laughs> Ưm, ừm, nói chung là mình vẫn còn trẻ ha. Ừm. Quá nhiều, nó, gọi là, những cái gì ở trên vai, nó, gọi là, à, gánh nặng à? À, không, không thể, gọi là, gánh nặng được, nó, gọi là, trách nhiệm, trách nhiệm ở trên vai. Đúng rồi, trách nhiệm với người yêu, trách nhiệm với gia đình, tất cả mọi thứ, cho nên là còn trẻ thì phải cố gắng thôi. <laughs> Hôm nay thì, ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều, bởi vì là những chia sẻ vô cùng là tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm ơn bạn nha.
À, không có gánh nặng được. Trách nhiệm đó, đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Yeah. Yeah, cảm ơn bạn, bye bye.